Okay. Na ja, aber ist ist ja erst mal nicht schlecht, aber sie, äh, kommt trotzdem natürlich noch, dass sie dass sie Fleisch isst und nur nicht also Gemüse wär, äh, mehr als Fleisch.
Und Äh, also wenn ich wählen darf, sagt sie so ungefähr also sagt die macht die, dann wählt sie das Gemüse, aber sie isst es gibt auch Fleisch, wo sie liebt, also das ist nicht so. Aber da ist sie eher so 'n bisschen wählerisch und hält sich lieber zurück, während eben die Große, die die wenn du Fleisch da da flie da fließt das Wasser im Mund zusammen. Und
Mhm. Ah. Okay. Okay, also ef die freut sich dann wenn von der jüngeren Schwester, vielleicht vom Schnitzel, was übrig bleibt, Ganz klassisch so. <chuckles>
Genau, da muss man eher gucken da muss man eher gucken, dass sie nicht zu schnell und zu viel wegnimmt. <laughs> Und dann haben wir noch 'n Bub, den 2. Zwilling sozusagen. Und der ist völlig eigen in seiner Esskultur, möchte ich mal sagen. Ähm, der kann im Prinzip jeden Tag Nudeln essen, äh, gerne einfach pur, äh, zur Not mal mit 'n bisschen Parmesan oder so frisches Gemüse reingeschnipselt. Ähm, und und das macht diese Geschichte
Ah, okay. <laughs> Stimmt. Mhm. Okay. <chuckles>
nicht ganz einfach. Also was bringe ich auf den Tisch? Das äh, weil du so viel verschiedene Geschmäcker, äh, beglücken musst.
Mhm. Okay. Mhm. Gut, ja klar, man will's ja auch abwechslungsreich machen. Und wenn du sagst: „Die eine will gerne Fleisch, die andere Gemüse und der eine am liebsten Nudeln", hm, also jeden Tag so 'n so 'ne so 'nen Nudelauflauf, hätte ich jetzt mal gesagt, mit so bisschen ist auch schwierig, ne? <laughs>
Genau. Ja, wobei mit 'nem Nudelauflauf brauche ich meinem Sohn nicht kommen, weil gekochtes Gemüse, das da würde ich ihn da kann ich ihn prügeln, das kriegst du in ihn nicht rein.
Ach so, also Brokkoli isst er nicht als gekochtes, äh, Gemüse zum Beispiel. Ah, okay.
Boah. Da da da rennt er mir weg. Aber und jetzt kommt das große Aber, wir haben einen großen, großen gemeinsamen Nenner.
Ah, okay. <giggles> Mhm.
Alle 3 und das ist wirklich m möchte ich sagen

Ah, okay. Aber du sagst eben, die die ganz klassisch natürlich die Tomate aus Holland. Ich weiß nicht, ob das so 'n Vorurteil ist, aber das sagt man ja so so die Tomaten kommen irgendwie alle aus'm Gewächshaus aus Holland. Bist du jemand, der oder hast du die Möglichkeit, so was vielleicht auch selbst anzubauen, dass du sagst: „Äh, meine Kinder können das wirklich frisch aus'm Garten von der Terrasse vom Balkon reinholen?“
Absolut. Also wir haben wir haben inzwischen wir hatten mal n' großen Garten. Ich bin froh, dass ich den nicht mehr habe, ähm, weil ich ihn nicht bewältigen konnte neben dem normalen Alltag. Aber wir haben einen kleinen Garten mit 3 gro gar nicht so kleinen Hochbeeten
Mhm. Okay, ah schön.
und wir haben auch noch zusätzlich, ähm, 'n Wintergarten der es mir und uns erlaubt, die Saison tatsächlich ganz schön zu ziehen <snorts> und quasi das Gewächshaus nicht in Holland, sondern bei mir zu Hause, ähm, und wir h h machen also, das ist eher aus'm Spielerisch also ich ich mag im Garten arbeiten und, äh, aber es ist natürlich auch was für die Kinder, was Spannendes, was einzupflanzen.
Mhm. <chuckles> Ja, nein, ist ja so, klar. Mhm. <laughs> Okay. Ja, natürlich, wenn die das selbst erleben können, ne? Wie du sagst, die sehen einfach, wie die Tomate wächst, oder vielleicht auch auch natürlich auch diesen Fortschritt ähm, oder was heißt den Fortschritt, oder einfach den den Verlauf. Erst ist sie grün, dann wird sie langsam so gelb, orange und sehen natürlich, welche welche Kraft dann auch die Sonne vielleicht hat.
<clears throat> Genau. Ja, erstens das, ähm, aber ich meine, dann hast du natürlich auch noch mal 'ne ganz anderen Geschmack oftmals, muss man sagen, aber- und jetzt kommt so der der, äh, didaktische Zeigefinger fast schon wieder- ja, auch 'n Verständnis für Saison und wann kann ich was haben. Ich kann nicht immer was haben.
Mhm. Mhm.
Vielleicht ist es lohnt sich's auch zu warten. Also es hat tatsächlich ja auch
Ah, Okay.

Ja, du sag doch mal, wie ist denn das bei euch grade mit dem Thema vielleicht Kochen und auch Lebensmittel? Wie entscheidest du denn so zwischen Saisonware und Importen?
Ah, das ist, äh, bei uns tatsächlich, äh, 'n ganz schön komplexer Vorgang, muss ich sagen. <laughs> Also, wir sind 'ne Familie mit 5 Personen
Ui, okay. <chuckles> Mhm.
und wenn du sagst 5 Personen, dann kann man sich natürlich vorstellen, kann es fast 5 Meinungen zu dem Thema geben.
Ah, okay, <chuckles> okay. Also, jeder hat seine eigenen Vorlieben natürlich, wie das so ist wahrscheinlich, ne? Mhm.
Ganz genau. Also, gut, meine Frau und ich sind da im Prinzip neutral beziehungsweise wir lieben in Anführungsstrichen alles, was wir so machen und kochen und essen.
Mhm.
Aber die Kinder, die sind noch oder eher kleiner, also, zwischen 7 und 10. Die sind da noch tatsächlich jeder hat so also, wir haben 'ne große Tochter, die würde ich mal als Fleischfresser nennen. Die liebt die liebt Flei also, sie liebt Fleisch. Je fettiger, desto besser so ungefähr. <laughs>
Mhm. Ah, okay. Das ist ja, okay, mhm. Mhm. Mhm, ja gut, Fett ist natürlich auch 'n Geschmacksträger und das sollte man natürlich auch nicht unterschätzen, ne, okay.
Ja, ja, ja, ja. Das ist das Ja, das ist wirklich wahr. Und dann haben wir Zwillinge, da ist das Mädel, die ist, ich würde mal sagen, 'n geborener Vegetarier.